Yeni denemelere başlamayı düşünenlere ne öneriyorsun, sen nasıl yapıyorsun kendin?
Valla, öncelikle, hani, çevremdeki herkese şey derim, hani, "Bir şeye başlamayı düşünüyorsan, başla." hani, en iyi yol gerçekten, hani, başlamaktır ve süreç aslında esnasında, emm, bir şeylerin oturmasına biraz daha, eee, manalı buluyorum. Ama tabii, eee, ilk etapta şeye, eee, önerebilirim bir de ben gerçekten en azından öyle yapıyorum. Araştırmayı, etmeyi çok seviyorum. Hani, önden bir bilgi alayım, hani, sı tabii ki, böyle, hani, şey örneği de vardır ya, işte, s ö "Yüzmeyi öğrenmenin en iyi yolu, işte, atlamaktır." falan diye. Ama ben önden bir, işte, ya, nasıl kulaç atılır, ondan sonra nerede mesela ilk, eee, suya atlama denemelerini yapmak lazım falan gibi böyle önden biraz araştırma yaparım açıkçası. Bu bana biraz motivasyon ve, eee, öz güven veriyor, hani. Eee, yarın, öbür gün, hani, bir şeye başlarken, böyle, a "Bu çocuk ne yapıyor? Sıfırdan, böyle, hiç, eee, kafasından atıyor bir şeyler." demesinler diye.
Hımm, o şekilde. Hı hı Hımm, güzel. Hı hı, hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Eee, anladığım kadarıyla sen, hani, yeni bir şeylere başlamayı seviyorsun ama öncesinde, böyle, bir araştırma yapıp, hani, eee, çok da, böyle, sıfırdan, hiçbir fikrin olmadan, eee, gitmeyi de, eee, tercih etmiyorsun. Hani, araştırmalarını falan öncesinde yapıyorsun. Mesela aklına geliyor mu hiç, eee, son zamanlarda, böyle, "Ya, şöyle bir şeye de başlamak istiyordum, işte şu şekilde başladım." mesela bovling oynamak olabilir, atıyorum veya, eee, bilardo öğrenmek vs. gibi bir herhangi bir, böyle, bir yeni başladığın bir etkinlik oldu mu?
Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Aslında yeni başladığım, eee, bir şeye şey örneğini verebilirim, yani, illa buna, hani, eee, bir aktivite üzerinden belki gitmeye gerek yok. Ama mesela ben şeye eee, biraz da yaşla alakalı galiba, bu kişisel bakıma, işte, ne bileyim, cilt bakımına, saç bakımına falan, böyle, başladım mesela. Emm, özellikle hiç ilgilenmediğin ya da atıyorum sıfırdan girdiğin bir şeyde, hani, dedim ya, "Ben araştırma etmeyi çok severim." diye. Eee, bu aralar mesela yapay zekâyı da çok kullanıyorum bunun için. Hani, şey diyorum, hani, "Nereden başlamak lazım, ilk yapılması gereken şey nedir?" Bir de şeye çok dikkat ederim, ufak ufak başlamaya. Hani, şey diyorum mesela, hani, genelde, hani, "Bana ufak bir alışkanlık kazandıracak bir, eee, temel bir öneriyle başla." Sonra sevdikçe mesela üzerine eklemeler yapmayı ve duruma göre biraz daha, işte, daha, böyle, komplike, eee, senaryolara girmeyi seviyorum. Ama bunu mesela, eee, hemen hemen her yere, eee, uyarlayabiliriz, yani. Mesela arkadaşlarım genelde spora başlarken falan bana soruyorlar. Aşağı yukarı benzer şeyler tavsiye ediyorum, yani.
Hı hı. Hımm, doğru. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Peki, bu mesela, eee, kişisel bakımdan örnek verdin. Hani, eee, buna bir ihtiyaç olarak mı böyle başlamayı hissettin yoksa, hani, eee, sen de fiziksel kişi, eee, fiziksel değişiklikler mi oldu ya da bir anda, böyle, ya, eee, işte, böyle, bir şeyde internetten gördüm, hani, o şekilde mi baş yani, seni böyle tetikleyen şey orada, eee, ne oldu? Bir de, hani, ilk aşamada ne yaptın? Direkt olarak, eee, buna ihtiyacın var mı yok mu diye mesela yapay zekâya mı sordun ya da bir arkadaş tavsiyesiyle mi gelişti? Hani, eee, bu nasıl oldu?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Aslında şöyle bence, eee, azar, azar hepsi var. Eee, en temelde bence sosyal medyada gördüğüm şeylerden biraz etkilendim galiba. Eee, bunun yanı sıra birazcık, hani, farkındalığım zaten birazcık bu yaşla beraber gelmeye başladı. Yani, işte, eee, artık 30 yaşını falan geçtim. Eee, vücut artık eskisi gibi, yani, iyiye gitmiyor kesinlikle o yüzden buna bakmak lazım. Eee, ben zaten, hani, vücuduma, sağlığıma iyi bakıyorum ama, hani, cilt dediğimiz şey de, hani, baktığın zaman, hani, hani, dışarıya ilk gözüken ya yanımız ya bence birazcık o yüzden bunu çok önemsemiyorduk gibi geldi. Aslında ilk sağlık yönünden bakmaya başladım ve sağlık sağlıklı olmak veyahut diyorum bunun sağlığını korumakla nereden bakabiliriz, hani, güzelleştirmekten ziyade. O yüzden mesela güneş kremi, mesela, çok öneriliyordu hem kansere karşı koruyor hem yaşlanmaya karşı koruyor falan gibi bir yerden aslında. Eee, kesinlikle oradan başladım mesela, hani, sonra ufak, ufak, eee, nasıl daha güzel olabilir, nasıl daha sağlıklı olabilir diye aslında bir, eee, serüvene giriştim.
Hı hı. Tamam, olabilir. Hı hı. Hımm. E, tabii. Evet. Hı hı, hı hı. Evet. Güzel. Hı hı, hı hı. E, tabii, evet. Güneş tehlikeli. Hı hı. Eee, peki, eee, mesela şimdi onu, iii, ilk başladığın zaman, hani, bu rutini, eee, sağlamak birazcık zor olabilir. Hani, eee, mesela yaptığın küçük şeyler neydi? Eee, mesela söyledin, işte, "krem sürüyorum" falan. Hani, bunu kendine hatırlatıcısını nasıl ayarladın? Mesela kremle mi başladın? Eee, dışarıya her çıkmadan önce mesela kremi, eee, kapının yanına mı koydun, hani, unutmayayım çıkmadan vs. dediniz. Nasıl bir, eee, rutine, eee, sağladın veya başarabildin mi en azından?
Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. As aslında evet, bence güzel bir yere değindin çünkü şey, ben gerçekten böyle rutinleri alışkanlığa dönüştürmek için çok çaba harcarım. Bence bu şekilde zaten, hani, eee, bunu sürekli hâle getirebiliyoruz. Eee, ilk başta mesela, hani, kendime, eee, dediğim gibi ufak rutinlerle başlamıştım. Eee, işte, yüzümü yıkıyorum, eee, kuruluyorum güzelce, sonra güneş kremi sürüyorum, sonra buna başka bir şey ekliyorum, başka bir şey ekliyorum falan. Onu da hep şey gibi yaptım mesela, hani, eee, uyandığım gibi ilk iş olarak bunu yapıyorum gibi başladım. Sonra hatta, böyle, ufak notlar yapıştırdım, böyle, yapışkanlı kâğıtlarla, eee, aynamın üstüne yapıştırdım, iii, sabah ve akşam bunları yapmam lazım diye. Orada adım adım, işte, 1'inci adım, 2'nci adım diye, böyle, şu an mesela 3 aşamalı bir tane, hani, rutine kavuştum aslında. Onları, böyle, se her sabah aynı saatte yaptığım için artık kafa kas hafızama da oturdu mesela. Eee, ben bu rutinleri seviyorum, eee, genelde bu şekilde aslında, eee, bunları, eee, kazanıyorum diyeyim hayatıma.
Hı hı, güzel. Hı hı. Evet. Hıı. Anladım, hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Ha, güzel. Hımm. E, tabii, rutinin oluşturmak, eee, çok önemli. Öbür türlü mesela 5 gün yapsan, 6'ncı günü atladığın anda, eee, o rutini sekteye uğramış olabiliyor ve, eee, bu huyunu da kaybedebilirsin. Hani, eee, b eee, aklına gelmeyebilir, yani. Peki, eee, mesela dışarı falan çıkmayacağın zaman da yine de, eee, bu güneş kremini vs. kullanıyor musun, yani? Eee, mesela gerekli olmayan durumlar olabilir. Hani, bu zaman, bu durumlarda ne yapıyorsun?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Aslında şöyle, eee, yanlış bilinenin aksine, eee, güneş aslında, hani, evin içindeyken bile, eee, aslında kullanılması gereken de bir şey. Çünkü güneş ışığı bir şekilde girebiliyor. Eee, o açıdan, hani, ben evden çalıştığımda bile mesela, hani, biraz daha az sürüyorum tabii, hani, ya da mesela bu faktör, eee, ayarları oluyor, onu biraz daha düşük faktörlüye geçiriyorum ki, hani, eee, sonuçta durduk yere çok da kimyasal da bir şey bir yandan baktığın zaman ama, hani, bunu ayarlamaya çalışıyorum. Eee, o yüzden şey yapmıyorum. Eee, bir de ben güneş ışığına kendimi maruz bırakmayı da seviyorum, böyle, ışık yüzümü açsın, aydınlatsın beni, falan filan diye. Eee, oradayken bile yapmaya çalışıyorum. Hatta şöyle şöy söyleyeyim, kendime 1 tane ufak çanta yaptım. Mesela ben arkadaşlarımla kalmayı da falan çok severim. Onlara falan da götürüyorum, yani, böyle, ki gerçekten, hani, bu sekteye uğramasın, eee, artık bu alışkanlığı kazanayım diye.
Evet. Hımm, ilginç. Hı hı. Evet, evet. Hımm. Evet, evet. Güzel. Hı hı. Güzel. Anladım. Eee, şunu sorayım o zaman, mesela, eee, bazen, eee, hani, yakın arkadaşlar, böyle, yeni bir şeye başladığında s bıra böyle, dalga geçmeler olabilir, hani. Eee, böyle bir şey hiç yaşadın mı, hani? A, bu yaşta, işte, ne oldu, güneş kremi mi kullanıyorsun, işte, yaşlanacak mısın vs. diye öyle herhangi bir, eee, böyle, hani, şakasına dalga geçmelerle falan, eee, karşılaştın mı hiç?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, tabii, tabii, ya, benim özellikle yakın arkadaş çevremde, hani, bu tarz şeylerin, eee, biz makarasını çok yaparız. Eee, hani, güneş kremi özelinde değil de aslında belki biraz daha, hani, detaya indiğim için hani, ilk başta nasıl diyeyim, hani, yüz temizleme jelini de bence bir yere kadar anlıyorlardı ama, işte, ben ekstradan falan, böyle, eee, serum, yağ falan kullanınca birazcık tabii ki dalga geçmeler oldu. Hatta şöyle bir diyalog hatırlıyorum, böyle, 5-6 tane erkek arkadaşla toplandığımız bir günde, a aramızdan 2 tanesi, böyle, yüzünü bile yıkamıyorlardı uyandığında. Ben diyorum, “Nasıl ayılıyorsunuz?” falan. Oradan bana doğru mesela çok, eee, keskin bir geçiş vardı. Bunun üzerine şakalar, tabii, dönüyor ya ister istemez.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Anladım. E, yani, eee, arkadaş gruplarında tabii, eee, sonuçta, hani, insanlar daha az alındıkları için, eee, böyle şakalar olabiliyor ama yine de, eee, hafif de olsa böyle bir negatif olarak etkileyebiliyor mu sence? Hani, mesela bunda seni etkilememiş belki ama başka bir şeyde mesela, eee, yenide yeni başlasaydın bu arkadaş, eee, dalga geçmeleri, hani, biraz böyle, eee, seni, eee, hani, yolu yolundan böyle ayırabilir miydi sence başka bir şey için olsa?
Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. Yani, eee, tabii ki insanız bence etkilenebiliriz, motivasyonumuz mesela kırılabilir. Ya burada, ben birazcık, eee, nasıl diyeyim? Kişisel yolculuğuma daha fazla odaklanıyorum ya hani, eee, tabii ki bazı şeylerin, eee, toplum tarafından ya da arkadaşlarım tarafından kabul görmemesi anlaşılabilir bir durum ama zaten bunun için de yaşamıyoruz. Eee, o yüzden, hani, biraz etkilenirim belki ama, eee, genelde kendi bildiğimden çok geri dönmem yani.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Tabii ki. Hımm. Ya aslında, tam tersi peki, eee, olsa mesela, "A!" arkadaşların dese ki "A, işte, yüzün daha böyle bir, eee, gençleşmişsin vs." hani, bu seni nasıl, eee, motive eder, eee, bu şekilde bir şey? Daha mı, eee, böyle isteklice yaparsın?
Hı hı. Aslında Hı hı. Aslında bu, beni şu açıdan, hani, olumlu etkiler ya gerçekten, hani, eee, bir değişim o dışarıdan da görünen bir değişim olduğunu bilmek açısından etkiler. Yoksa, eee, şey gibi de söylüyorum, hani, ben, sürekli zaten kendime baktığım için belki o ince değişiklikleri göremeyebilirim ama bir arkadaşım bunu, hani, söylediğinde, "A!" dedim, "Herhâlde gerçekten işe yarıyor" hani, gibi bir yerden bakabilirim. Ya, bunu şey için de, yani, illa cilt özelinde söylemiyorum, mesela bir spor yapıyorsun, eee, ya da ne bileyim, eee, mesela ben dans etmeyi falan da çok severim. Arkadaşlarım böyle dışarıdan, "A, bunu gerçekten yapabiliyormuşsun" falan dediğinde e, ister istemez insanın hoşuna gidiyor tabii.
Hı hı. Evet, tabii. Hıı. Evet. Hı hı. E, tabii. E, peki, mesela, eee, önceden bir şey, eee, yapıyordun diyelim ve ara verdin bir şekilde, eee, sence bu önceden yaptığın şeye tekrar başlamak mı daha zor? Bir şeye sıfırdan başlamak mı daha zor?
Hı hı. Hımm, düşünüyorum. Yani, sıfırdan başlamak, eee, bazı açılardan daha zor olabilir, eee, bence. Çünkü hiç bilgin olmadığı bir yerden başlıyorsun. Eee, o yüzden onu seçebilirim ama tabii b bir şeye ara vermenin de, eee, şöyle bir durumu olabilir. Yani, zaten "Acaba sevmedim ve bana iyi gelmeyen bir şey miydi? Niye ara verdim acaba? Hani, bir defa olmadıysa bir daha başlamanın anlamı var mı?" gibi bir yerden de bakabilirim. Eee, biraz örnekler kendi içinde değişebilir bence.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. E, tabii. Yani, mesela bir de, eee, bir şeye tekrar başladığında belki de, hani, ön eee, önceki, eee, o işle ilgili mesela sıkıntılar tekrar, eee, onları unutmak belki daha zor gelebilir. Mesela bir şeyi yanlış öğrenmişsindir. Aynen o şekilde tekrar devam etmemen gerekir. Hani, bunu önce unutup sonra, eee, normal yapılması şekilde, eee, öğrenmen belki daha zor olabilir. Hani, bu yüzden sormuştum.
Evet, belki de. Hı hı. Evet, evet. Yo, yo, vıya bence bunlar da tabii kendi içerisinde mantıklı şeyler. Özellikle bir şeyi yanlış yapıyorsan, eee, gibi bir yerden bakıyorsan evet doğru. Hani, ben, genelde gerçekten bir şeyi çok zor yanlış yaparım. Hani, çok araştırıyorum çünkü. Eee, bir de dediğin gibi, yanlış önerilen şeylerin düzeltilmesi gerçekten daha zor. O yüzden ben, aslında bu başlangıçta, bu okumaya, etmeye, eee, başka insanlardan bir deneyimler öğrenmeye falan çok, eee, önem veririm.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Peki, eee, mesela bir şeye başladın, hani, baktın, böyle, eee, çok da, eee, seni etkilemedi. Yani, buna ne zaman, "Ya, bu bana göre değilmiş, ben bunu, eee, yapmayacağım artık" diye ona nasıl karar verirsin? Bazen çünkü emin olamayabilirsin, ortada kalabilirsin. Hani, böyle şeylerde nasıl, ııı, karar veriyorsun?
Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Yani, açıkçası, eee, dediğin gibi, bu birazcık kişisel de bir tercihle de alakalı. Hani, acaba o ondan ne beklediğinle alakalı ama ben genelde sevmediğimi düşündüğüm şeylerde çok ısrarcı olmam. Hani, yapamadığımı bilmekle sevmemek arasında bence daha net bir ayrım var. Hani, yapamadığım bir şeyde ısrarcı olabilirim ama sevmediğim bir şeyde genelde çok ısrarcı olmam. Hatta annem, böyle, küçükken ben çok, böyle, hobi falan değiştirdiğimde şey derdi, ya, ben çok maymun iştahlı olduğumu falan söylerdi. Eee, ben ama çok şey yapmazdım dediğim gibi, hani, sevmediğim şeyde çok ısrarcı olmam.
Hı hı. Hıı. O şekilde. Hı hı. Hıı. Olabilir. Peki, eee, bir şeydeki, böyle, mesela, eee, zor bir, böyle, öğrenme, eee, eğrisi var diyelim, eee, ama onu yapmak istiyorsun. Mesela, diyelim ki, eee, 100 kilo ağırlık kaldırma hedefin var. Bu bir anda olacak bir şey değil. Hani, bunu, eee, böyle, adım, adım, "Ya, ben buraya ulaşacağım." diye, böyle, hedefine ilerler misin, yoksa, hani, bir bakarsın, "Ya, bu yapılacak iş değil, hani, ben bunu, eee, acaba yapmasam mı?" diye, hani, ne kadar böyle kararlısın, eee, başlamak istediğin şeylerde, peki?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. O konuda bayağı kararlıyım ya. Ben, hani, bir de, hani, hem, eee, kararlıyım, disiplinliyim, bir de üstüne sistematik çalışmayı da çok seviyorum. Hani, şeye gerçekten bakarım, hani, bu yapılabilir bir şey mi? Hani, başka insanlar, eee, hangi aşamada yapabiliyorlar diye, böyle, bir ince eleyip sı sık dokurum, araştırırım üstüne. Sonra, planlı olarak gitmeyi ben çok, eee, becerebiliyorum, yani, ufak adımlar, hani, işte, eee, doğru zamanlama, kendine iyi bakma, falan, hani. Eee, genelde o açıdan çok hırslıyımdır.
Hı hı. Hı hı. Güzel. Hı hı. E, peki, mesela, şeyden, böyle, etkileniyor musun? Birisi mesela i çok iyi, böyle, yapmak istediğin bir şeyi, eee, yapıyor, sen ama senin için o, böyle, çok, eee, inanılmaz önemli bir şey değil ama yine de bir bir zaman yapmak istiyorsun. "Ya, bu bile yapıyorsa ben bunu hayli hayli yaparım." deyip, böyle, daha, böyle, bir motive olduğun hiç bir şeyler oluyor mu aklına gelen?
Hı hı. Hı hı. Yani, düşünüyorum, ben genelde şey gibi yapmam ya, hani, eee, başka insanların, tabii yaptığı şeyleri takdir ederim ama, eee, hani, eee, kimsenin yeteneklerini o o açıdan küçümsemem çünkü, hani, herkesin farklı bir şeye belki yeteneği vardır, hani, o açıdan, eee, çok şey olmaz. Hani, buna en yakın örnek ne verebilirim, belki şey olabilir, yani, giyim kuşam olabilir, hani, eee, baktı mesela bir bir şeye bakarım belki, hani, "Ya, bunda bile güzel durduysa bende de kesin güzel durur" belki derim, hani. Eee, bu da beni motive eder mi? Yani, olabilir, belki araştırmaya gidebilirim açıkçası.
Hı hı. Hıı. E, tabii ki. Evet. Hı hı. Hıı, anladım. Eee, tamam. Eee, son olarak da, eee, şunu sorayım sana, mesela bazı insanlar çok mükemmeliyetçi olduğu için istediği seviyeye gelemeyince tamamen bırakıyorlar, eee, yapmak istedikleri şeyi. Hani, bu konuda ne kadar esneklik, eee, iyi sence? Hani, eee, bir şeyi ortalamanın biraz altında da yapıyorsan devam etmeli misin? Yoksa, yani, baktın, yeteneğin yok, bunu, hani, bırakmak, eee, ve başka şeylere zaman ayırmak daha mı, eee, mantıklı gelir sence?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, burada yine biraz bence beklentiler ala bile beklentilerle bakmak lazım. Ben, genelde, hani, bir şeyi en iyi yapmak için yapmıyorum. Ben, gerçekten, hani, seviyorsam, eee, falan yaparım. Orada mental olarak bence kendimi, eee, çok iyi, eee, şey yapabiliyorum, ayarlayabiliyorum. Eee, ve, hani, böyle başarısız olsam da ya da çok iyi, istediğim seviyelere gelememiş olsam da sevdiğim müddetçe, hani, kararlı olurum, yapabileceğim, eee, kadar yaparım. Eee, pes etmem yani.
Hı hı. Güzel. Hıı. Tamam. Hı hı. Anladım. Eee, gerçekten çok güzel bir sohbet oldu, bayağı, eee, iyi bilgiler, eee, aldım senden. Eee, çok teşekkür ediyorum bu muhabbetin için.
Hı hı. Ben, teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Eee, tekrar görüşmek üzere.
Görüşürüz, baybay.